हुँ, ये तो है और देखिए बहुत ही ब बढ़िया तरीके से आप बता रही हैं काफ़ी देखिए दिलचस्पी आ रही है जानने में, तो और मैं मैं आपसे जान आपसे मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे, पुराने ज़माने में ना, ऐसा कहा जाता था कि ऐसे ही चलता आया है तो ऐसे ही चलेगा, कुछ लोग ऐसे भी रीति-रिवाज़ देखिए घर में बनाते रहते हैं, तो ऐसे में ना आधुनिक खुले विचार वाले लोग और पुरानी अवधारणा रखने वाले लोगों के बीच में, कुछ टकराव आपने देखा है कभी कि हाँ अ, परिवार में झगड़े हो गए कि हाँ, नहीं ये चीज़ चलेगी और यही होता आ रहा है। तो ऐसे कभी पारिवारिक झगड़े या फिर समाज में छोटे-मोटे ऐसे जो विवाद हो जाते हैं ना लोगों को लेकर के, खासकर महिलाओं को लेकर के, तो ये कभी आपने देखा है या फिर महसूस करा है क्या?
हाँ, बिल्कुल, कुछ हमने बद जैसे मैं कह सकती हूँ कि हमारी जो पीढ़ी है कुछ-कुछ चीज़ों को बदल अ, बदल रही है। अ, जैसे अ, मैं कह सकती हूँ कि अ, पता नहीं आपको आपके माने अभी ये करते हैं कि नहीं। अ, जैसे सूर्य सूर्य ग्रहण या चंद्र-ग्रहण होता है ना, तो अ, जब हम छोटे थे तो पू जब ग्रहण के बाद हमार अ, पूरा घर हम साफ करते थे अ, जो भी चादर है, कर्टेन हैं, सबको निकाल के उसको धोते थे, सब सिर से नहाते थे, तो ये चलता था। और खाना जल्दी खा लेते थे, खाने में अ, मम्मी कुछ वो दर्ब डालती थी। और हम जब बड़े हुए, तो अ, कहते हैं ना, त थोड़ा रिसर्च करते हैं तो उम, हर पीढ़ी अपना अपना एक सोच लेकर आती है। तो हमने अ, भई ये तो हमारे घर में झगड़ा होता था कि हम नहीं करते हैं, मैं नहीं करती हूँ अभी, तो अब अ, मेरी जो सासू माँ हैं, मेरी माँ हैं, ये कहते हैं कि तुम आप क्यों नहीं करते? आपको धोना चाहिए, माने घर धोना चाहिए, तो हम कहते हैं कि अभी पहले पहले के ये जब शुरू हुआ था, वो ज़माना ऐसा था कि जो घर थे, वो कच्चे थे और स सूरज की जो रोशनी थी, वो समय पे ग्रहण के समय पे जो अच्छी नहीं होती, उ उ वो किरणें घर में घर के अंदर भी गिरती थीं। और कहीं पे कहीं वो अपने खाने में ना गिर गिर जाएँ और खाना खराब ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर दर्ब जो है, उसको डाल के उसको मने अ, रखते थे। तो अभी उसकी हम ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर पक्के हैं और अंदर अगर हम दरवाज़ा बंद वैसे भी रोशनी नहीं आती है घर में, तो अभी की ज़रूरत ही नहीं है। हम फ्रिज में रखते हैं सब खाना उसको अ, अच्छी तरह पैक करके रखते हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी बहुत सारी हैं रिवाज़ जो अभी हमारे लिए वो ज़रूरत नहीं है। पहले इसलिए बनाई गई थीं कि वो ज़रूरत थी, तो वैसे मैं मैंने देखा है बहुत कुछ बदला है और भी अगर मैं कहूँ महिलाओं के बारे में तो
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी। हुँ। हुँ। गलत कर हुँ।